Iya, mungkin, eee, tapi emang sih sebenernya, mmm, kayaknya ada sih beberapa, eee, teman gitu orang yang bilang ke kita berdua, gitu ya. Emang kalau kita tuh kalau diem gitu ya, eee, apa sih, udah ada ekspresi sendiri, gitu kan emang, mmm, apa ya, emang emang ada beberapa orang yang kayak misalkan diem aja kan orang kayak, eee, bahkan di sosial media juga ada sih, eee, kalau diem aja tuh kadang udah kayak, "Ih, dia kalau diem aja tuh kayak jutek banget, judes banget," atau misalkan, "galak banget," kan ada ya yang tipe-tipe orang yang kayak gitu, gitu kan. Nah, eee, terus kita pas kejadian itu biasanya sih nggak sampai yang maksudnya kita kita juga nggak nyangka gitu sampai kayak dosen ngomong kayak gitu kan, di depan kelas, gitu kan. Sebenernya pernah gitu ada yang ngomong, eee, kayak gitu ke kita, gitu, kalo misalkan, "Emang sih, ini nih," kalau yang solid, "emang dia sih kalau dia memang kayak, eee, senyum," terus kalau aku gitu, "Kalau emang iya sih, ulu emang kalau diem aja emang agak-agak jutek sih," gitu sih, te maksudnya, e emang pernah ada yang ngomong gitu sekilas, tapi ya ya namanya temen kan wajar ya gitu ya kan, soalnya, eee
Heeh. Oh. Mmm. Mhm? <chuckles> <chuckles> Iya. Mhm. Aduh. Heeh. Oh. M heeh. Tapi kan